うん。だからそういう人はちょっとやっぱり続かないですよね。
そうですね。
うん。
あの、なんていうか、えっとね、人付き合いは腹6分目っていうのをどっかで見て、あ、ろくぶんめちょうどいいかもと思って、それ以来そう、<clears throat> 心がけるようにしてますね。そういう何ていうか、ま、遠慮しすぎもダメなので、ちょっとその辺、微妙に難しかったりはするんですけど、でもなんかその、自分の感情だけでなんか色々ね。相手にぶつけないようにしてたり、一応はい。気を付けてることはある。でもどうしても、こう苦しくて、話聞いて欲しい時は、もう遠慮なく言っていきますけどはい。そういうのも向こうは「あの、いつでも言ってもらっていいから」って言ってくれてるので
うん。 うんうんうんうんうん。 うんうんうんうん。 そうですね。 あ、確かに。 うんうんうん、うーん。 うんうん。 そうですね。 うーん。 うん。 あ、そうですね。そうですね。うん。 うんうんうん。そうですね。うん。
ま、だからって頻繁にそういうのはどうかと思いますけど。はい。はい。
あ、確かに。うん、それはね、やっぱり。だから、なんていうのかなって、こう、長くなってくると、まあ、その親友という人も長い付き合いになってくるわけじゃないですか。で、年いってからもちろんその友達になる人もいるけれども、もう、その、まあ、私が言ってるこの大親友に、その取って代わる人はもう、出てこないんですよね。だってもう、そこまでの付き合いがもう長すぎるから。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
はい。 あ、そうですね、確かに。
うん。そうなんです。だから、もちろん新しく出会って、その友達になってくれる人もたくさんいましたけど、じゃあ、そんまた全然違うその位置づけでのお付き合いになっていくっていうか。うーん。だから、そのやっぱりこう生きてて先の時間がこう限られてくると、やっぱり、何ていうのかな、ますます、その昔あってずっと今まで環境をき築いてきた友達のがやっぱりものすごく貴重だし、その彼女にとって代わるような友達っていうのは、もう今からはもう出てこないなとは思いますね。時間の問題からしても。うんうん。うんうんうん。
はい。 はい。 ええええ。 ああ、まあ、そうですね。 はい。 はい。 はい。 そう、そうですね、はい。私はあの、<chuckles> 小学校1年生からのと友達がいるんですけど。
あ、それはすごいですね。うん、うん、うん。
はい。なので、今から、その彼女と同じ年月、友達関係を積み重なれれるのは、ちょっと年齢的にちょっともう、多分よっぽど長い規制は別ですけど、ちょっと無理かなと思います。だからすごくおっしゃってること分かります。その時の重みっていうかはい。ええ、ええ。
うんうん。 <laughs> へげ、でもやっぱそうですよね。 うんうんうん。うーん。 ですよね。あ、それはすごいですね。仲いいですよね。もう全然だからほんとに、もう何も考えてない、なんかもう子供の時からの友達ってことですよね。
はい。 はい、そうですね。なので、そういう人をね、なんかぶだ大事にしないとなと思いますね。うーん。
うーん。 ですよね。ほんと距離感大事ですね。はい。
はい。いや、参考なりました。ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうござい